Alors j'ai tout simplement j'ai j'ai j'y suis allé avec, heu avec mon oncle, heu, suite à un événement assez tragique dans ma vie donc je suis allé avec mon oncle en salle de musculation. C'est un endroit où j'ai retrouvé, mmh j'avais j'avais jamais été donc j'ai retrouvé le le réconfort qu'il me fallait, c'est b franchement c'est devenu mon univers. J'ai j'ai j'ai j'ai adoré ce que ce que c'était et et tout ce que ça représentait donc j'ai j'ai j'ai j'ai trouvé des pas exactement des mentors, mais des inspirations surtout, heu, dans le sport qui véhiculaient, heu qui véhiculaient des valeurs qui étaient qui étaient similaires aux miennes. Donc f franchement, je me suis c c'était juste comme un comme un coup de foudre.
OK. Kiné. Ouais. OK. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. OK waouh! OK et hem, là tu me parlais, tu vois, de ton exposition sur, heu, les réseaux. Tu as quoi comme, heu, comme plateforme, comme réseau du coup?
Mmh. Alors j'ai Instagram et TikTok majoritairement sur lesquels, heu, sur lesquels je sur lesquels je poste, heu, sur lesquels je poste mon mon contenu. Après j'ai j'ai tous les réseaux sociaux, j'ai j'ai j'ai WhatsApp et Snapchat, mais je le garde quand même pour la famille et étant donné que c'est pas quelque chose que je j'affectionne faire et qui m'anime particulièrement. Moi, ce qui m'anime, c'est mon sport, c'est pas forcément, heu, hem voilà exactement sur les sur les réseaux sociaux. Donc heu, voilà.
Ouais. OK ça marche. Oui, oui. Mmh mh. OK ouais, tu choisis. Mmh mh. Oui faire de la pub, heu <chuckles> OK ouais. Et hem et tu as combien d'abonnés du coup?
Alors sur les 2, heu, je je suis clairement pas un un énorme, heu, un énorme créateur. Sur les 2, je devrais avoisiner les les 5 000, heu, abonnés, hem, je pense que je pense <chuckles> je pense que quand on se, mmh quand on se met sur la enfin quand on voit la perspective, c'est-à-dire ce que ça représente en termes de d'hommes et qu'on imagine 5 000 humains qui sont, heu, qui sont dans ton camp, on va dire acquis à ta cause, on on on le dit comme ça, mais c'est c'est pas c'est pas réellement ça, 5 000 humains qui sont acquis à ta cause, c'est énorme! Mais avec les standards, heu, sur les réseaux sociaux et autres, c'est pas quelque chose que je juge, heu, mirobolant.
OK quand même. Écoutes c'est toujours ça. <chuckles> Attends, faut les avoir les cinq mille. <chuckles> Mmh mh. Oui. Nou ouais. Bah, ouais! Oui. Oui bah, parce qu'aujourd'hui, heu, enfin par moments et heu, tu vois des, heu, des créateurs de contenus, des sportifs, des enfin peu importe hein, le c'est le statut qu'ils ont, qui ont, heu, des tonnes et des tonnes et des tonnes de d'un de followers, comme on dit. Mais heu, oui, après quand on y pense et que c'est 5 000 personnes, c'est beaucoup 5 000 personnes. <laughs> Ça fait, <laughs> tu sais? Ça ça fait du monde, ça commence à faire du monde. Exactement et dans ce cas-là, hem donc tu fais ça aussi pour pouvoir bah, voilà, décrocher des sponsors, pour heu, faire des, hem <clears throat> des partenariats et puis, heu, bien évidemment du coup gagner ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui tu en vis, justement?
Exactement. Exactement, c'est ça. Ça commence à faire pas mal. C'est ça. Exactement.